実はちょっと、話を聞いていただきたい内容がありまして。私最近まあ、あの、パートナー候補っていうんですかね、その女性との信頼を損なうような出来事があって、すごく不安になってしまったんですね。
はい。 うんうん。 ああ、そうなんですね。やっぱりこう、本当にこう、恋愛とかそういうところっていうのは、結構こう、心に響きますよね。
はい。 そうなんですよ。ま、その方とは、ま、かれこれ顔見知りになって1年ぐらい経つんですけど、ま、深くこう、お付き合いするようになって、ま、さ3ヶ月ぐらいなんですよ。
うん。 はい。 ああ、そうなんですね。じゃあ本当にこう、まあ、長い期間、あの、知ってて、それからまあ、本当に、まあ、深く交流するっていう形になったんですね。
はい。うん、で。はい。 そうなんですよ。もう、本当長い期間挨拶、こんにちはっていうぐらいだけだったんですけど、ま、3ヶ月ぐらい前に、こう、ダンスをきっかけに、こう、深くなったんですね。あ、その彼女がキゾンバというダンスをやってて、「じゃあ、もしよかったら一緒に踊りませんか？」って言ってくれたんですよ。
うん。 はい。 ああ。 はい。 うんうん。なるほど。
で、踊って、すごく、キゾンバってほんと、ハグをするぐらい密着して踊るんですね。
はい。
で、その日、そのしゅその一緒に踊ろうって言ってから、30分ぐらい一緒にずっと踊ってたんですよ。
うんうん。
で、すごく感じも良くて、接しやすいな接しやすい女性だったんだって、印象と違うなっていうところと、はい。で、その後、こう、メッセージとか貰って、あ、こういう曲もあるよ、ああいう曲もあるよっていう、色んな情報をくれて、ま、踊るようになったんですね。
ああ、あ、はあ。 うんうん。 なるほど。じゃあもう、あの、かれこれ1年位は、あの、知ってたけど、その、3ヶ月位前に、その、まあ、ほんとに、こう、あの、密着するようなダンスで、段々、こう、その、距離っていうものが、あの、体も心も、こう、近づいてきたって感じだったんですね。
はい。 そうなんですよ、そん通りで、で、ま、週に2回ぐらい会って、2時間ぐらい、ほんと、スタジオに、し2人で入って練習して、で、パーティーに行ったり。で、あとは食事したり、お酒を飲んで、ちょっとご飯食べて、お話ししたりっていうの、ずっと繰り返してたんですよ。ではい、で、このいっかげつぐらい、また、さらに深い仲になって、では、お互いを知っていくっていうフェーズに私は入ったと思ってたんですね。
うんうん。 はい。 うんうん。 ああ、あ、そうなんですね。うん、ん。 はい。 なるほど、うんうん。
ただ、彼女は、自分の年齢を、明かさなかったんですよ。
そうなんですね、うん。
私 で、更に、結婚してるかどうかも言ってくれないんですよ、子供がいるかどうかも。でも、大体、女性の肉体と体付きとか雰囲気で、何か、分かるじゃないですか。「子供いますか？」、「結婚してますか？」っていうふ聞いて、あからさまに否定しないって事は、その可能性、結構あるって事だと、私、思うんですね。
はい。 うんうん。 はい。 ま、確かに、ほんとに、その、ま、結婚してなかったりとか、あの、子供いない場合っていうのは、その時っていうのは、まあ、どちらかっていうと、こう、否定するかなっていう感じはしますね、うーん。
はい。 そうなんですよ、していすうん、一般的には、否定するのかなと思って、それも否定しないし、有耶無耶にして、何か、言いたくなさそうな感じで、ま、そこは、あんまり何か、うん、関係ないでしょ、みたいな感じなんですよ。
はい。 うんうん。 なるほど。
で、何回も、それを聞いてて、で、私も何か、あ、なんなんで、言わないんだろうって、信用信頼関係私としては、ダンス
はい。 うん。
あの、で、そこで彼女は、私に、「ダンスパートナーになって欲しい」とか言われたんですね、その、なんとふダンスパートナーの目的って言うのは、将来どっかのイベントで、こう、誰かに披露する時に、一緒に踊れるような、パートナーになりたいっていう事だったんですよ。
あ。 はい。 うんうん。 そうなんですね。
でも、そこで、私、オッケーだったんですけど、私としては、ダンスパートナーより、ま、恋人とかを作って、将来を考えれるような、関係が良いなって思ってたんです。
はい。 ああ、なるほど、じゃあ、ご自身的には、その、ま、ダンスパートナーでもあり、その、こう、長い目でみ見た時も、その、恋愛関係ってゆうものも、あの、持ちたいってゆう事だったけど、その、まあ、相手方の方っていうのは、ダンスパートナーで続けていきたいってゆう、ちょっと、こう、すれ違い的なのが、あった感じなんですか？
はい。 そう、そうゆう認識だったんですけど、「そうゆう事なのね？」ってゆう風に、何回も確認したら、向こうは、「いや、私はあなたの事を大好きになってる、ってから、感情も入ってる」って言うんですよ。
うーん。 はい、なるほ
だから、今、心もお互い苦しいだろうしま、というような、平行線の話がずっと続くんですね、幾ら話しても。
うんうん。 そそうなんですね、うんうん。
はい、で、こう、私自身もダンスを始めて、1年半ぐらいで、ま、そこまで、ペアダンスの流儀とか分からないんですけど、その彼女は凄く魅力的な方なので
はい。 うん。
凄く知り合いも多くて、ま、ダンスパーティーに一緒に行くと、結構、割り込んで、お男性がその人を取ろうとするんですね。
ああ、なるほど。そうなんすね。うん。
はい。で、まそう、それで彼女も、ま、踊る人と踊れない人がいるんですけど、ま、一緒に踊ったりして、や私にもちょっと、なんて嫉妬じゃないですけど、やきもちを焼いてしまったなっところがあって
はい。 うんうん。 なるほど。
なんかこの関係って、すごくよく分からないなっていうよな感じだったんです、最近は。この1ヶ月位は。
そうなんですね。でも特にうん。そうですね。あの、あちらからもその感情的にも、その、まあ、ほんとに、あの、まあ、強い思いがあるよっていうのを聞いてしまうと、こう、なおさら、その、まあ、心っていう面を、こう素直に、お互いこう、表現して感じあった時っていうのは、余計その、なんていうのかな、でもダンスパートナーだけとかっていうのは、え、どうなのとかっていう風には、ほんとになってしまいますよね。
はい、こいうんうん。 はい。 そうなんすね、そういうとこ話したんですけど、ダンス踊ったらやっぱりハグもするし、キスもするし、一緒に泊まることもあるんですけど、週末は。
うん。 はい。 うんうん。
なので、こう、どういう風になるのかにも関わらず、そういった情報、伝えてくれないんですね。で、以前その彼女は、こうすごく有名なインストラクターの方と恋愛関係になってたんです。
ああ、なるほど。うん。 はい。
そこで、こう、まあ、その彼女その男性もすごく魅力的なインストラクターだったんで、その男性についてる女性たちからすごくこうなんて、嫌われるっていう経験をしたんですよ。その男性とできてしまうっていうことで。インストラクターの方と。それもあったのかわからないんですけど、なその私詳しく内容も聞いてないんですけど、最後その彼女が弁護士を雇って、なんかそれで関係を終わらせたって、ちらっと最後がその彼女から最近聞いたんですね。私もそこしか聞いてないので、どんだけ、ドロドロになったのかっていうのはわかんないんです。
うんうん。 ああ。 なるほど。 うん。 はい。 ああ。 そうなんですね。 うん。 はい。じゃあ、そのあ、はい。あのご自身は、その、ま、お互い気持ち的にはこう好きっていうところがあって、まあ、心も通じ合ってるけど、まあ、おそらくその、彼女自身の、ま、過去、いろいろあったのものとかが引きずってて何かしらあの、その1歩を踏み出すことに躊躇してしまうとか、あの、まあ、恋愛関係に発展させるっていうところ、踏みとどまってしまってる可能性っていうのも、あるっていう風に思われてる感じなんですね？うん。
でもうんうん。 はい。 そうなんですよ、認識してて、ま、そういったとこで話し合いをずうっとしてたんです。最近、で、昨日か一昨日なんですけど、ちょうど、うんと話し合いしてる時に、なんか急に、あなたはこう人のことを詮索しようとしすぎてるんじゃないのとか、誰がなになにしてるとか、誰が結婚してるとか、そういったことを私は全く誰にも聞かないし興味がないけど、あなたは
はい。 うんうん。 ああ。 はい。
あの、それをすごく聞いて聞こうとしてるよねってゆって。その言葉が、私は「あなたのことは信頼できません」ってゆっていることと同義語だと思ってしまったんですよ。
うんうん。 なるほど。そうなんですね。うん。
はい。ちょっと待ってって。私は、あの、年齢を聞くことはあっても、でも、言いたくないことに関しては、言ってなんて一言も言ってないでしょって。言ってくれるまで待つし、いうお話をしたしって言うと、で、ちょうどお酒も入ってて、何て言うんですか、時間もなくて、なんかヒートアップして、信じられないんだったらもういいよっていうようなお互いな感じになってしまったんですよ、最後。
はい。 うんうん。 はい。 うん。 う、なるほど。 そうなんですね。うん。
で はい。で、駅で別れた後、ま、夜、メッセージが入ってきて、なんか、ま、ん伝えたいことはあったけど、なんか何も伝えられなかったな。でも、こんなに心がこう、何て言うんですかね、あの心が
はい。 うんうん。 はい。
優しくなれた人は初めてだったよって、今までありがとうみたいなメッセージ、いきなり来たんですね。
うん。 なるほど、うん。
はい。で、終わりにしたいのかなと思って、わかった、多分何て言うんですか、私としても、なんかいろんな話したくないことをいろいろプッシュしてしまったプレッシャーを与たたえ与えてしまったことはほんと申し訳ないって。でも
うん。 はい。 うんうん。
あなたがおたあの、心を守るために、 こういった決断をするんだったら、それはおそらく、うん、いいことだと思うよっていうメッセージを送ったんです。だから、付き合ってもないのに別れるみたいな変な状況になってしまって。
はい。 あ、そうなですね。 うん。
はい。
まあ、でも、なんかこう、お聞きした感じですと、まあ、例えば、こう、物理的に最初、こう、会ってて、それで、こう、駅で別れるようになって、で、その後、まあ、その、まあ、対話とかをしてた時に、まあ、お互いに感情的な部分とか、こう、いろいろ感じてた部分とかあると思うんですけど、その後に、その、まあ、彼女の方から、まあ、メッセージが来たっていうことを自体、その、まあ、なんかこれで終わりじゃなくて、やっぱり、こう、気持ち的には、あの、ほんとに信頼があったりとか、何かしらその心の面でこれからも関係性を続けていたいきたいっていうことっていうのも、あるんじゃないかなっていう風に思ったんですけど、そこら辺はどう思われますか？
はい。 なるほど。そうですね。なんかそのメッセージは今までいろいろありがとう、みたいなことを書かれてたので、終わりにしたいのかなと思って。私も、なんかもっと話すつもりだったんですよ。その彼女とは何があっても、対話だけは継続しようって約束してたんですね。
はい。 うんうん。 ああ、はあ、なるほど。
でも、それがなんか、お互いヒートアップして信用できないとか、やっぱり、ね、その、なんで年齢とか、婚姻あるとかっていうのを言ってくれないんだろう、って私もずっと思ってて、言いたくないんであれば、ちゃんと、我々の関係っていうのは、我々はもっと恋愛感情をまず捨てて、ダンスっていうところにフォーカスして、ただのダンスパートナーになりませんかっていうなアイデアも出してたんですよ。
うん。 はい。 うんうん。 はい。 うん。 ああ、そうなんですね。うん。
でも、っぱり心がお互い入ってしまってたから、それにはなかなか行けなくて、この、割り切るっていうところの難しさと、関係性っていうのを、なんっすかね、やっぱり。あの、半世紀ぐらい、ね、近く生きたらいろんなことあるので、そういったところをほじくり返すのは良くないけど、待つに待てなかった自分にも原因があんのかなって思ってて、なんて言うんですかね、こう、これから、どうなるか分からないですけど、なんだろうな、うん。もし話す機会があったら、こう、最善な方法を取りたいなって、思いましたね。はい。
はい。 うん。 そそうですね。 はい。 うん。 はい。 うん。 はい。 あ、そうですね、でもほんとにその、心っていうところと、頭でのこうした方がいいっていうのは、こう、ほんとに別なところにあったりするので、そこはほんとにこう、お聞きしても、ま、あの、誰しもがそこは難しいなって思うところだと思いますね。
うん。 はい。 いや、そうですね。いや、ありがとうございます。なんか話を聞いてもらってすごく心の荷が下りたような感じで、はい、すごく楽になりました。
はい。 うん。 あ、こちらこそ本当にお話しして頂いて、ありがとうございました。
ありがとうございました。